Y bueno, cuéntame, me gustaría saber, ¿tú qué consideras justamente una buena educación? Pues al escribir por WhatsApp, que ya es bueno, algo que usamos día a día. <chuckles>
Uju. Sí. Oh mira, pues yo creo que o sea va a depender mucho de cada persona, cual sea su criterio de de buena educación ¿no? Pero creo que para mí, o sea, si lo pudiera como resumir en pocas palabras, es como el respeto quizás al tiempo, al contexto de la otra persona, ¿no? O sea, creo que involucran muchas cosas en las que, pues, puedes demostrar, digamos, tu tu educación. Pero en general creo que es el respeto hacia la otra persona.
Uju. Okey. Ajá. Okey. Mencionaste algo muy importante que dijiste, como de que yo no sé qué consideren otras personas buena educación. Entonces, me gustaría justamente a ti preguntarte, ¿tú qué entiendes? Pues, por buena educación.
Uju. Pues mira, creo que justo como de cierta forma ponerte en los zapatos de la otra persona, o sea, como entender en qué hora del día está eh, qué es lo que está haciendo eh, saber también quién es la otra persona, ¿no? O sea, siento que hay como muchos factores que hay que revisar, digo, no es lo mismo que te pongas a escribir con tu amigo, con tu mamá, con eh tu jefe de del trabajo, con una persona completamente ajeno. O sea, siento que hay como muchos muchas formas de de platicar con las personas. Entonces, siento que saber con quién estás platicando hace que la comunicación se pueda tornar como respetuosa y de esa manera, obviamente, pues, re eh revisas como tu buena educación, ¿no? Y justo decía, o sea, depende mucho de cada persona, porque yo puedo tratar de una forma, no sé, a mi abuelita, pero hay personas que la tratan de otra forma, ¿no? Y para ellos va a estar bien, eh, su educación así, y también para mí. Entonces, te digo, depende mucho. Para mí, pues, sí es va mucho como en en respeto al otro, ¿no? En cualquiera de las, eh, áreas, siempre como respetuosas, siempre tratar bien a las otras personas, eh, ser cuidadosa, no eh, sí, como pasar límites con las con todas las personas, yo siento que va un poco más ahí como saber con quién estás hablando y darle el el respeto social, digamos, que que todos ubicamos.
Claro. Uju. Okey. Ajá. Claro. Okey. Uju. Okey. Claro, claro, completamente de acuerdo, de verdad, lo que dices sí. Es muy, muy, muy importante eso, para justamente evitar hasta conflictos, ¿no? este, y si uno no tiene justamente una buena educación en pues, en cualquier red social como tal eh, puede generar conflictos que van a ser muy contraproducentes a la vida de la persona, ¿no? Este, tú tienes como ejemplos o me podrías dar ejemplos así concretos de mensajes pues que sí y que no están bien vistos, por ejemplo, ya sea con tu familia, con amigos o en el trabajo, o sea, primero a ver, menciónamelos que pues sí pueden estar bien vistos.
Uju. Sí. Uju. Pues mira, yo creo que los que están bien vistos, o sea eh, mensaje, o sea, empezar como siempre la conversión como un pues saludando, ¿no? Un hola, un buenos días o qué tal, eh, esto en en contextos como de familia o de amigos, ¿no? A lo mejor en el trabajo, eh, cuando no conoces tanto a las personas, escribir presentándote, creo que es súper bueno, ¿no? Como de: "Hola, ¿qué tal?" Escribe tal persona. Siento que también es necesario porque a veces la gente solo escribe de, hola, oye, este, no sé qué haces, ¿no? Y es como, no sé ni quién eres, ¿no? O sea, como que dar, ajá, sí, como al menos decir: "Hola, soy Juanito y eh te escribo de tal lado o me pasó tu número otra persona", que eso creo que ahí también me gustaría hacer un paréntesis, el del compartir los números. Bueno ya me estoy desviando a los que no, pero <chuckles> antes de que se me olvide ese, o sea, que hay personas que comparten los números sin pedir autorización, ¿no? Entonces, siempre como decir: "Oye, le puedo pasar tu número a tal persona". Siento que también es es importante, ¿no? Para que cuando te escriban, no haya ningún conflicto ahí. Pero bueno, eso ahorita lo tocamos en en los que no son buenos, en los que sí te digo, bueno, saludar, eh, presentarte como tal quién está escribiendo, eh, mm, siento que, por ejemplo, en en conversaciones con familia o con amigos, creo que siempre puede ser como, pues, o sea, se ve como en forma de respeto, de diversión, utilizar stickers, ¿no? O sea, como que hacen amenas las las conversaciones, eh, los emojis también siento que son bastante buenos, igual en el trabajo. Siento que, eh, a veces estructurar ciertos mensajes puede ayudar mucho a a la comunicación y pues sí, escribir como completas las palabras, ¿no? También a veces escribimos, eh, como cortando las palabras o asumiendo en vez de poner, pues, ponemos P S, ¿no? O sea, como que a veces se puede perder un poco lo que me siento, siento que escribir las palabras completas funciona muy bien. A mí en particular me gusta mucho cuando alguien escribe con signos de puntuación, es como, ah, muchas gracias, porque luego, pues justo la escritura es muy distinta a la parte verbal. Entonces, no entiendes si era iba de corrido, si iba pu este, era otra idea aparte, como que eso tienes que estar descifrando. Entonces, siento que también ahí entra un poco esta parte de de ser respetuoso con la otra persona, como, pues sí, hacerle llegar el mensaje correctamente, ¿no? Eh ¿qué más podría decirte que siento que es bueno? Em, pues yo creo que, o sea, como que se vienen así rápido a la mente, siento que esas por la otra parte de de lo que no está bien, que diga, eso no lo hagan justo, ¿no? El el que pasen el contacto de alguien y te escriban sin decirte quién es y que asuman que tienes a las a las personas, siento que eso no está padre. Dos, que me parece súper importante que no te escriban en la madrugada o que que estén como en momentos en los que estás trabajando en una cita, que te estén mande y mande WhatsApp, como de contéstame, contéstame, es como que: "Oye, no, no", o sea, ajá, sí, sí, no, y aunque a lo mejor luego ni quieres contestarle a la persona, pero como esta insistencia en que contestes mensajes y todavía fuera de de hora normal, digamos, es como que no me parece bueno, porque, pues, puedes estar, no sé, descansando y que te estén llegando notificaciones, siento que no no está bien, ¿no? Ajá.
Ajá. Ajá, sí. <chuckles> Se pierde la formalidad. <chuckles> Okey. Ajá. Ajá. Claro. Justam <laughs> Okey. Ajá. Okey. Uju. Okey. <laughs> Sí. Tal cual. Exactamente. Claro. Uju. Esas. Ajá. <laughs> Okey. Uy sí. Estoy ocupada. <laughs> Del horario, ajá. Claro, es incómodo. Sí no, no, definitivamente, uju.
Eh luego, yo creo que me iría también por utilizar exceso de de stickers o de emojis, porque, digo, está padre si los puedes usar, pero siento que hay conversaciones en las que no van, ¿no? O sea, a lo mejor, si estás, eh, no sé, eh, como en temas de trabajo, con el médico, o con alguien que, pues, no hay como tanta confianza, como que el estarle mandando emojis, siendo que a veces puede pasar como esos límites, ¿no? Como que se puede distorsionar un poco ahí la la comunicación. Entonces, siento que ahí no lo no no recomendaría que que se utilizara, ¿no? También creo que en temas como de de privacidad o cosas así, como empezar a mandar cosas muy personales, quizás a alguien que n que no te conoce, o pre o más bien hacer preguntas muy personales a alguien que que no te conoce porque solamente porque crees que ya tienes su WhatsApp, son íntimos amigos, siento que también eso no va tan tan padre, ¿no? Entonces, esas siento que son como de las que más, eh, ahorita se me vienen a la mente.
<laughs> Okey. Okey. Sí. Okey, sí, completamente. Okey. Claro, no es así. Uju. Sí, realmente sí tienes razón. Por ejemplo, eso del número es muy importante, ¿no? es como, em, considero que lo primero es preguntar a la otra persona justamente de: "oye, ¿le puedo pasar tu número a Panchito? me pidió tu contacto, ¿qué te parece? ¿estás de acuerdo?" y bueno, justamente eso habla también de una buena educación, porque a ninguno le parecería estar repartiendo su número o su información personal, pues a desconocidos, vaya. A desconocidos.
Uju. Sí, no. Sí, no, creo que eso es es como de lo más básico que podrás hacer, ¿no? Por una, pues sí, por respeto a la otra persona, porque justo como que creen que ya, pues, WhatsApp es como una red social libre, y todavía tiene un poco de de personalidad o de de privacidad, ¿no? O sea, de no no es mi Instagram, no es mi página de Facebook, es mi número con el que, pues, está nada más mi familia prácticamente, ¿no? Entonces, que la anden compartiendo, pues, no está tan padre.
Uju. Ajá. Sí, no, no es correcto. Y bueno, también mencionaste algo que el escribir como de la manera correcta que dijiste que te gustaba, vaya, yo siento que eso debería ser en general, porque eso puede ayudar a evitar malentendidos o mal interpretaciones, que si tú lo escribes de manera correcta, la otra persona lo va a leer tal cual tú lo quieres dar a entender. Pero cuando no existen esos puntos de acentuación o esa ortografía correcta, puede que el texto se vea diferente y hasta puede llegar a una malinterpretación que luego puede ser un conflicto, ¿no?
Uju. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí fíjate que, o sea, con el tema de escribir bien, creo que hay, o sea, creo que ahí refleja toda la buena o mala educación que puedas tener, ¿no? O sea, siento que las conversaciones o las mejores personas con las que he escrito en WhatsApp, cuando las veo en personas, siento que mantienen esa esa educación o esa amabilidad o eso mismo que es como es la forma en la que escriben en WhatsApp se ve reflejada, ¿no? O sea he tenido gente así como que escribe en vez de poner e qué con cu u e solo pone que con ca y e, o sea, digo, en su momento era la tendencia, pero siento que ya es es mejor escribir correctamente cómo es, para que no haya justo lo que decías, ¿no? Como está mala interpretación, la a lo mejor el único error que ortográfico que digo: "Ay, estamos acostumbrados, no tengo problema", es de que solamente se ocupe un signo de de puntuación, o sea, una interrogación al final o eso, digo, bueno, se entiende, ¿no? Pero cuando escriben así todo de corrido o también no sé en qué momento se se añadió esto de escribir y poner puntos suspensivos y seguir escribiendo, ¿no?, O sea, como para separar las palabras, las frases, etc. Como que no entiendo en qué momento ocurrió, pero no entiendo nunca los mensajes, ¿no? Tengo un un contacto que, digo, es una persona adulta mayor, pero tiene esta forma de escribir y me estresa muchísimo porque no entiendo nunca lo que me, las ideas, no como que solo me dice: "Hola, puntos suspensivos, eh, te quería preguntar tal, tal cosa, puntos suspensivos, eh como cuándo podrías así puntos suspensivos". Yo qué, en qué momento estamos, por qué no mandas un mensaje solo o das enter, ¿no? No sé, pero como y aparte escribe todo en mayúsculas. Entonces, a vista es como supercansado el poder estar leyendo eso. Entonces, me desespera mucho cuando cuando esa persona me escribe y prefiero así como darle chance así luego un momento que tenga libre, reviso tu mensaje, ¿no?, porque son aparte son mensajes muy largos. Te digo, bueno, está bien, no hay problema, pero, o sea, si es su forma de escribir, pues la la respeto y todo. Pero para mí sí es como, oh, podrías escribir mejor y nos podemos comunicar igual de mejor forma, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de de cositas que, pues sí, que, o sea, digo, no son graves ni nada, pero, pues sí podrían ser mejor para todas las personas se puedan comunicar de pues sí, de mejor forma.
Okey. Ajá. Ay, no. Ajá. Exacto. Uju. Okey, dí. Okey. <chuckles> Ay no. Okey. <laughs> Claro, claro. Okey. Okey. Okey. <chuckles> <chuckles> Claro, claro. Uju. Claro, completamente de acuerdo. Justamente y bueno, aparte de qué es incómodo, te digo, se pueden llegar a pues sí, todo se puede malinterpretar, todo por no llevar una buena asue acentuación o la escritura correcta. ¿Tú cómo justamente manejas esas situaciones, pues, incómodas? cuando alguien, pues, no te responde o cuando justamente un mensaje se malinterpreta por, pues, la manera de escribir, porque los mensajes no tienen tono, no tienen entonación. <chuckles> Uno lo lee a su pues, a a su parecer, exacto. Pero justamente por la manera de escribir, pues, puede surgir esta mala interpretación. ¿Tú cómo lidias con esas situaciones, vaya?
Sí, sí, sí. A su manera, ajá, pues mira, ajá. Fíjate que antes tenía ese conflicto, ¿no? Cuando alguien me escribía, me escribía todo en mayúsculas, o sea, mi cabeza se asumía que me estaban gritando, ¿no? Entonces, como que en algún momento lo hablé y me dijeron: "Ay no, nada que ver, ni siquiera estaba enojada ni nada", ¿no? Entonces, fue como que okey. Entonces, ahora lo que trato de de hacer es cuando recibo un mensaje, eh, lo interpreto y digo, a ver, esto, o sea, poniendo en contexto todo, digo: "Ah, bueno, puede que esté enojado, puede que no", pero si hay duda es como a ver, preguntar directamente de, eh, ¿estás enojada? ¿estás enojado? ¿Qué pasó? Y dar como mi interpretación del mensaje, ¿no? Para poder recibir también como esta retroalimentación y saber que realmente comprendí el mensaje que que la otra persona quiso decir, ¿no? Ya en caso de que se vea como muy complicado, prefiero empezar a mandar mensajes de voz, porque siento que a través de la voz sí tienes un un tono en particular, ¿no? Puedes saber si la persona está molesta, si está alegre, si te está gritando o si no. Yo siento que eso funciona un poco más, que ayuda mucho, pero, eh, por los mensajes sí siento que, pues, se puede truncar un poco la la comunicación, pero también siento que puede ayudar mucho cuando no sabes qué expresar, porque a través del texto puedes mandar emojis. ¿no? Entonces, de cierta forma, puedes como también mandar esta emoción que difícilmente podrías tener con solo letras. Entonces, siento que ayuda, siento que no y, pero en particular conmigo trato de, mm, ratificar el mensaje que me llegó y decir: "Okey, esto entendí, ¿es correcto?" Lo, se lo pregunto a la otra persona, ya como que si me dice: "Ah, sí, sí, justo eso eso que dijiste, está bien", ah, ya. Ahí queda la la comunicación bien entendida.
Okey. <chuckles> Ajá. Claro. Claro, claro. Ujú. Claro, sí, sí. Ujú. <giggles> Sí, sí, completamente. Okey. Ujú. <chuckles> Ah, bueno. Sí. Claro, y es muy bueno justamente charlar, tener justamente esa confianza de comunicación, porque eso va a evitar muchísimos conflictos, mal interpretaciones y, como dices, un audio puede ayudar a que, bueno, ya me estás escuchando, ya estás escuchando cómo te estoy hablando, cómo es mi tono y me estoy dando a entender mejor. Entonces, puede ser una, pues, una comunicación más eficaz que a veces, pues, te digo, se malinterpreta y también de, bueno, a veces pueden influir por las generaciones. ¿Tú crees, justamente que hay diferencias, pues, por las generaciones o por las culturas que justamente se pueda llegar a malinterpretar o que, pues, la comunicación a lo mejor no sea tan tan asertiva justamente por por ser por ser de otras generaciones?
Ah. Fíjate que creo que sí afecta mucho qué generación sea la que escriba, ¿no? En caso de los viejitos, siento que a veces son muy concretos con lo que dicen porque tardan mucho tiempo en escribir y puede ser como, eh, complicada que tengas mucha retroalimentación. Y en el caso de los jóvenes, como que a veces escriben mocho. ¿no? O sea, lo que decía hace ratito, que que escribían la, las palabras ahí al azar. Entonces, sí siento que sí afecta mucho la comunicación, pero lo ideal es que todos escribamos completo, que tratemos de ser lo más directos con lo que queremos decir, y así poder hacer una comunicación, pues, buena para todos.
Ajá. Ujú. <chuckles> Claro. Sí, realmente estoy en acuerdo contigo y yo te agradezco muchísimo porque, bueno, fue una plática muy, muy, muy fructífera. Muchas gracias, de verdad.
Al contrario. No, al contrario a ti, muchísimas gracias por estas preguntas. Hasta pronto.